Iya bener, maksudnya takut juga kan kalau misalnya rekening kan kadang itu untuk login rekening kan ada kode OTP ke WhatsApp ya terus kayak login kemanapun lah, ke medsos gitu jadi, eee, takut juga gitu. Dan apa ya, sebenernya banyak sih hal-hal yang kita lakukan ya dari seminim mungkin, yaitu jangan kayak nge-share alamat mungkin, karena alamat tuh kan kayak bener-bener pribadi, terus NIK juga sebenarnya jangan di-share karena apa ya, ad di, eee, pemerintahan tuh ada website yang di mana kalau kamu masukin NIK seseorang aja udah keluar gitu semua, eee, data diri kamu dan lain-lain gitu, jadi, mmm, harus berhati-hati sih.
Terus mmm. Bener. Iya, bener. Iya. Oh, mhm. Iya sih.